Mmm, betul betul, oke.
Jadi bener-bener kayak temen-temen deket aja, yang bisa kita tahu, oh ya, kalau temen-temen deket kan biasanya yang disukainya hampir hampir hampir sama ya, sama apa yang kita s sama apa yang kita suka. Jadi ya kalau cuman kita nggak nonton langsung jadi cuman liat, lewat aja ya, lewat secara, cuplikan-cuplikan mah nggak bakalan masuk ke dalam algoritma algoritma itu akan ngitung ketika kita nonton, s videonya, dan nggak dip nggak diberhentikan itu selama 2 menit.
Mhm. Oke, iya iya, ya, aduh menarik sekali tapi, <sucks teeth> eee, agak, dari pembicaraan kita gitu ya, sosial media tuh ...semenyeramkan itu, eee, e bisa bikin kita, nggak melek gitu, justru dengan, eee, ini ya dengan yang lain.
Iya, malah nah makanya, ada kan istilah kalau orang main sosial media tuh, nggak sadar, kayak contoh deh, dia scroll TikTok, itu bisa sampai 3 jam, 4 jam. Itu ada, orang-orang kayak gitu.
Tapi yang, i sebenarnya itu lagi itu lagi gitu ya, benar benar benar benar benar.
Iya, yang di tonton malah itu lagi itu lagi. <laughs>
Betul betul betul, yes, e iya benar sih, screen time iya p a aku juga menerapkan soalnya kalau yang screen time itu. Wah, menarik sekali nih obrolannya, e aku kayak dapet ilmu baru nih dari obrolan kita mudah-mudahan nanti yang denger juga, eee, jadi nambah gitu wawasannya. Terima kasih banyak loh, udah sharing gitu, eee, mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi, di lain waktu, dengan, eee, topik dan bahasan yang berbeda, senang sekali bisa ngobrol.
Mhm. Sama-sama. Siap. Sama-sama, siap siap siap siap. Kalau ada Iya, kalau ada Iya, kalau ada waktu dan kesempatan lainnya juga, aku juga pengen ngobrol deh sama kamu, dengan cerita-cerita yang lain ya. Karena aku yakin dari obrolan kita ini aja, bisa menimbulkan hal yang sangat menarik, apalagi kalau ada konten-konten atau mungkin cerita-cerita lainnya, yang aku bisa bagikan sama kamu, semoga di waktu dan kesempatan lainnya bisa ketemu lagi ya, sampai jumpa.
Iya, benar benar benar benar. Iya. Oke. Oke, sampai jumpa.